家族に境界線もあの、伝えて、あの、理解を求めたいんですよね、今。で、ま、伝えてはいるんですが、なかなか理解してもらえないというか、ん、ええ、ことについて、お話聞いてもらえますか？
はい。 はい。 はい。 うーん。 はい、どうぞどうぞ。おん
うんうん。あの、家族というのは、ま、あの、私の夫と子供なんですが
はい。 はい、なるほど。
あの、娘があのティーネイジャーの娘がいるんですね。
ああ、はい。
うんうん、で、その娘がですね、あの、なんだろう、ま、年頃だから、ま、あの、は母である私のね、物をなんか、一緒に使ったり
はいはい。 ああ。
あの、この、洗面台を一緒に共有したり、あの、お風呂も共有したりするんですが、わ私は、うん、あの、どっちかといったら、あの、個人の空間というものが欲しいんですよね。
はい。 はい。 個人の空間、はい。
はい、あのもっと自分のスペース
はい。
あの、まあ、心もそうなんですが、その、もっと物質的に、自分だけのその場所と居場所というのが欲しいんですが。
ああ。 あ、心理的にも物質的にも、はい。
はい、両方とも、はい。で、特にあのお風呂に関してはそのバスルームに関しては、もうほんとにそれは、もう顕著に自分の中ではっきりと分かっていて。その、ん、なん自分の何だろう、その洗面台を荒らされたくないとゆうか
はい。 はい。 例えばなんか、そのシャンプーとか、そう使っているものとかを、なんか一緒に使われてしまうとか、そういうことですか？
うん。 はい。 あ、そうですね。あの、それももちろんありますし、あと何だろう、その私が、の部屋に、あのその洗面台があるんですが、そこはもう、私だけが使いたい、もところなんですよ。でも、わざわざ、娘は私のところの部屋に入ってきて、その洗面台を使うんですよね。
はい。 はい。 あは、はい。 ああ、 あ、お部屋の中に洗面台がある感じなわけはいはい。
うーん。 はい、はい。でで、あの、娘達のま、ほかの人達が使えうところは別にあるんですが、なんかわざわざやっぱりそのなんか、は私のね、もうおんなじ同性だっていうのもあるし、私のところでこうやって使うんですよ。で、まあ、使うのはまだいいんですが、まだ許せたとしても、まあね、あの、もう洗面台をびちょびちょにしたり、なんか <laughs> はい。使ったものをなんかそのまま、なんだろうあの、開けたままそう、そうなんですよ。うん。髪の毛はもうなんかね、すごい長い髪の毛をしているので、あのうん、そう、そう、そうなんです。だからそれがね、結構なストレスで
はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 あ、それはちょっと大変ですね。<chuckles> あ、散らかしたままに。はい。 ああ、それを洗面台に残したまま、片づけないで ああ、そうですよね。
うん、うんうん。で、まあ、「それをやめてくれ、あの、ここは」、もう伝えてはいるんですが、「いやいやだって、もうだって、もうママばかりずるいじゃん、自分のがあって」みたいな感じで。「うん。じゃあね、いい、使ってもいいけど、これだけのことはして」って、あの、ね、「ちゃんと元通りにして」とか、うん、ってことをゆ伝え、うん、伝えてはいるんだけれども、この、理解がなかなか得られなくて、おんなじことの繰りしなんですよ。
あ、お伝えはしたんですね。 ああ、はあ、ああ。 ま、ね、お えっと、お伝えはしてるんですけど はい。 ああ、それはちょっとなんかきますよね。うーん。
うん。 それとか、なんかその、在宅で仕事をすることが多いんですが、わたくしが。え、ま、一応そのなんだろう、オフィスというか、あの、まあ、あの、なんかそういうちょっとした一角を設けてるんですね、机と、うん、コンピューターをって。で、ま、大切大事なその、書類とかもたまに置いたりするんですが、まあ、なんだろう、その私のコンピューターを使ったりもするんですよね、ほかのうん、娘とか、それはあのうん、そう、はい。夫とか息子もあの、たまにしますね。それで、だから、「いや、これはあのね、ママのあの仕事用の」そう、うん、うん「…だから、これは触らないで」っていうことは言うんですが、あの、やっぱりね、あ、何かがあるとかで使うんですよね。それでまた、じゃ使うのはまだ良しとしても、まあ、そこになんだろう、ちょっとその落書きじゃないけど、そういうこととかすることもあるんですよ、その書類に。そう。<laughs> そいであの、いやあ、そうですねそうですね。であの、もう無意識につのうちにというか、それで「これはダメでしょ！」って言ったんですが、それが、また私がちょっと出かけてる間に、夫に子供達を見ていてもらう時になんかやったりするので、なんか夫に「何であの、それがね、子供にダメって言ってくれないの」って言って、またちょっと喧嘩っぽくなるんですよね。
はい。 はい。 あ、そうなんすね。 はい。 それ、それも娘さんが ああ、おと旦那さんも。 はい、はい。 ああ。<laughs> 仕事のすですもんね。 はい。 それに落書きを。え。 いや、息子さんはちょっと小さいお子さんなんですか？ああああ、はいはい。 はい。 <laughs> はい。 はい。 うーん。 ああ、なるほど。
うん。 なので、何だろう、私はその個人空間みたいなの、その自分のパーソナルスペースみたいなのを、ま、心だけじゃなくて、そのじっすね、物質的にもこうやって必要で、そういう空間を自分なりに作ってるはずなんですが、まあ、ま、平気でなんだろう犯してくるというか。
はい。 はい。 うーん。なる。ちなみにそのなんか仕事の空間っていうのは、ま、個室ではなくて、例えばなんかキッチンやリビングのなんか、中にちょっと自分のスペースを設けられてるみたいな感じなんですかね。
うん。 はい。 うん。 うん。 確かにあの、キッチンやリビングではないんですが、ちょっと物置みたいな、ちょっと広めの物置があってその一角なんですよね。なのでうん。そこにうん。
ああああああ。 で、そこはい。そこは、あ家族の方も、ほかの場合は結構使われてる場所なんですか？それとももうもう「これは私の場所ですよ」ってもう、もうお伝えしているけど、それでも入られてしまってるっていう感じなんですか？
うん。そうですね、なんか夫はあの、物置なので結構行ったり来たりするんですが、ま、子供達はそんなに何だろう、あの、滅多には来ないようなところなんですが、まあ、ね、あのそのそう、うん、興味も、そうですね。あとちょっと、いなんだろう、いいコンピューターというか、あの家族の家にあるやつよりは、ま、仕事で使ってるから、ま、多少なりともいいコンピューターなので、うん そう！みそうですよね。そういうのもあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、子供のぐすることはまだ良しとしても、なぜそれをなんか、夫が止めないのかっていうので、またね、ちょっとイライラしたりね。<laughs> うーん。ええ。そこなんですよね。だからどうしたら、まあ、どうなんだろう、境界線をきちんと伝えて理解してもらえるかっていうのをなんかね、今模索中なんですが、うん、結構ストレスなんですよ。うん。
はい。 ああ。 ちょっと興味興味を持ってわざわざ入ってきてしまうみたいな、はい。 ああああ。 ああ。 それを使ってみたいなっていう。 うーん。 はい。 うーん、そこでちょっとストレスが溜まってしまいましそうっすね。 はい。 うーん。 はい。おえすうーん。どどうつ例えばその、伝える時っていうのはどういう感じの伝え方をされてるんですかね？
はい。 え、もう最近はもう感情的になっちゃいますね、もう。うん、もう、「ダメっていったでしょ！」みたいな、子供に で、夫には「何度どうして止めないの！」とか言ってね、もう結構感情的に、<laughs> うん。
ああ、はい。 なるほどなるほど。 <laughs> うーん、まあ、何回注意してるとそうなってしまいますよね。ね。最初はちょっとマイルドにやってても、どんどん繰り返すと、うーん、なってしまいますね。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
うん。 そう、「な何度言ったら分かるの！」ってね、なってしまうんですよね。で、まあ、子供が、これ落書きしたことも、もうなんか子供じゃなくて、もう夫に、<laughs> なんかもう、夫がやったかのようになんかもうあの、責めてしまうというか、夫にね。<laughs> そうそう、そうなんですよ。うん。
うん。 はい。 はい。 ああ。<laughs> 全部お旦那さんの方に、ぶぶつけなくちゃ、子供にさんにぶつけるのはちょっと、ねえ、ちょっと しまいますもんね。うーん。
そう。もうね、うん。ええ、なので、もうね、私が出てって出てる時にね「そのぐらい見ててよ！」とか言ってね、もうもう喧嘩口調にあの、こうやって伝えてしまうんですよね。うんうん。うん。そ。そうそう。
はい。 そうですね。 あ、ほかのことでは大丈夫なんですかね？なんかほかのことで、「これしてよ」っていうことは大丈夫なのに、これはダメみたいなこととかございますか？
うん。 うん。 そうですね。なんか、あの、割と、ま、自分で言うのはおかしいけれども、そんなに、あのあの、なんかガミガミ怒ったりするタイプではないと思ってたんですよ。ただ、なんかあの、そういうふうにあとなんか部屋部屋とかもね、散らかされても別に「もうしょうがないな」って言って自分で片付けられるんですよ、ふつ普段のみんなが使う共有
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 あ、共有場所に関してはちょっと寛容になれるけど、自分のこだわりを作ったスペースだとちょっとそれが許せなくなってしまうという感じなんですかね。うーん。
うん。 そうなんです。うん、う。 うん。 そうなんですよ。で、どうしてそれが分かってもらえないのかっていう、何だろう、その苛立ちというか、あのね、自分の葛藤みたいな。でも、ね、「分からないのかな？」って、「いや、でももう娘は teenager だしな」なんてね考えながら、うん、いるんですよね。うん。
うん。 はい。 うん。 うん、はい。 はい。 もうその、気持ち自体をご家族に伝えられたことってのはあるんですか？
うん。 あ、どういうことですか？とむうん、うん。
えっと、「私がこの部屋をこうセットアップして散らかされん、いや乱されるのは、私はこういう理由で嫌なんですよ」みたいなそういう気持ち自体をお伝えしたことっていうのはあるあるんですか？
うん。 ああ。 なんか、今そう風に聞かれて、思い起こすと、確かにそれはないかもしれません。
はい、はい。 あ、そうなんですね。
うーん、うーん。確かになんかもう、やめてって、使わないで、使って元に戻しといてって、その要求だけでうーん、うんうん。うんん。
はい。 こ行動の要求じはお伝えするけど、その 背景にあるご自分の気持ちみたいなのは、まだ、あまりお伝えになられていない。
うんん。うーん。 つ確かに、あの、娘にすら、それをゆったことはないかもしれないですね。もう絶対ね、理解できる歳ですし。
ああ、そうなんですね。 うーん。
なのに、なんで言わなかったんだろうって今今更なながらなんか、そうですね。うーん。そっか。うーん。いや、こきちんともう、ね、まあ、半分大人ようのようなものでうん。きちんとどう、こうこう、こういう理由で、だから、あの、この自分のスペースが必要なんだと。だから、にわをおかして欲しくないんだってことを、もっと冷静に伝えた方がいいんですね、きっね。
ああ。 そうですね。 はい。 そうですよね。 はい。 はい。 そうなんはい。 うーん。 その方がいいかもしれませんよね。うーん。
ううーん。 そうですね。まあ
娘さんももう高校生ということですよね。うーん。
うーん。そうなんですそうなんです。なので、もう多分ね、あの心の優しいところもあるので、あの、うん、きちんとそうですね、私の、このどうしても、このなんだろうの個人スペースが、もう必要なプライバシーがほ必要なんだっていうことを、うん、あの、きちっとうん。
はい。 はい。 はい。の一人の、とうん、大人として、うん、向かい合ったらなにか、うん、変わるかもしれませんよね。
そうですね。 うん。うん、ほんとだ。なんかちょっと、ね、子供子供っていう風に思ってて、なんか自分の感情のままに、あの、伝えてましたが、きちんとあの、私の気持ちを、あの、一から伝えることにしてみます。うーん、今日はお話をうん、聞いていただいてありがとうございました。
うんうん。 はい。 はい。 はい、はい。ぜひやってみてください。はい。 ああ、いえいえ。こちらこそ、ちょちょっとでも助けになれたら良かったです。